Ça me parle, mais je me rappelle plus ce que c'est exactement.
Heu, c'est très compliqué à expliquer, mais en gros, ça consiste à aider, heu, les gens à se libérer, heu, à activer, heu, la l'esprit de la kundalini, donc heu heu, c les m la force vitale en toi, <chuckles> c'est ses mots à elle. En gros, il y a une force vitale en toi que tu bloques et ça, c'est la kundalini. et des fois, tu as accumulé beaucoup de blocages et en fait, par le biais de la musique
Mmh mh. Ouais, ouais. Hein, hein, hein. <clears throat> D'accord.
ça ça t'aide à, mmh, à libérer ça, enfin, moi, j'avoue, j'ai déjà testé et et j'accroche pas.
D'accord.
J'accroche pas à ça, elle le sait, hem, je lui dis, heu, je fais des enfin
Ça a pas marché sur toi.
Non, ça v et je crois que <blows air> ça ça c'est pas quelque chose qui me parle parce qu'en fait, j'ai déjà fait de la méditation et du coup, j'ai j'ai l'impression d'être déconcentrée quand il y a en plus, c'est c'est pas n'importe quel type de musique, c'est des musiques ultra fortes, c'est c'est des musiques un peu, heu ça change d'ambiance tout le temps!
Mmh mh. Tam tambours, des trucs?
Hein?
Il y a des tambours, des trucs comme ça?
Ouais, des trucs comme ça, ouais, souvent et je sais que pour d'autres copines, ça marche trop bien, elles sont là, elles pleurent et tout, elles libèrent trop de trucs et moi, j'accroche pas donc après, heu
Mmh mh. OK et du coup ces visuels, c'est quoi le rapport là? C'est pour sa pub?
Bah là en fait, heu, hem, le but, c'est qu'elles se mettent en avant sur les réseaux, donc heu, pour, heu, récupérer plus de clients et des fois, ben ben, forcément, elle fait des vidéos et heu, elle fait des montages et cetera. Bon, je sais qu'elle fait ça toute seule, c'est pas simple et justement, c'est pour ça que je lui avais proposé de l'aider mais heu, bon, très têtue et heu et voilà, elle accepte pas trop mes retours.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. <chuckles>
<laughs> J'avais même fait un logo, tu vois? Parce qu'en fait, elle est arrivée avec un il y avait une copine à elle qui lui a fait un logo franchement super moche. J'ai dit: «Bah vas-y, je te le refais». Elle l'a jamais utilisé, elle me dit: «Bon, bah <chuckles> très bien!» <chuckles>
<chuckles> Mmh. <laughs> Mais en plus, toi, souvent, tu es hyper diplomate donc heu, je, heu, voilà, parce que je suis sûre tu lui as pas dit: «Oh là là, comme c'est moche, viens, je te le refais».
Mais oui! <laughs> Heu, je bah je lui ai dit, heu: «Tu veux pas que je te change ton logo? Parce que bon, heu, c'est pas trop adapté à ton site». En plus, c'était vrai, genre c'était mal découpé, heu, super coloré, tu dis: «Non, mais c'était fait en 2002 ou quoi?» <laughs>
<laughs> <laughs>
Non, bref, je, heu <laughs> moi, j'ai fait mon taf de copine et après, je l'ai laissée tomber, justement, c'est pas grave!
Mmh! Mmh, bah oui.